Evet, mes bir arkadaşımla konuşmuştuk.
1 tane kabaktan bahsediyoruz değil mi? <chuckles>
Evet, arkadaşımla konuşmuştuk. Evde yumurta olunca her şeyi kur kurtarıyor, falan, diye. O da he böyle her şeyi yumurtayla kavurup <chuckles> pişiren bir arkadaştı Hı hı. Benimki de, şey, mutlaka benim yaşadığım yerde marketlerde büyük milföy hamurları satılıyor ya da benzer böyle börek gibi, işte, yapabileceğim büyüklükte, eee, hamurlar satılıyor. Ona göre, eee, bir, eee, cam tepsim var küçük daha doğrusu böyle 1 karış, 1,5 karış eninde. Evet, eee, o markadan <chuckles> gibi, küçük de bir fırınım var. <chuckles> Küçük de bir fırınım var, eee, aynı boyutta. Eee, hemen kabağı rendeliyorum, işte, yumurtayla karış 1 tane yumurta yetiyor. Sulanmadan kabak rendeliyorsun ya. Eee, eğer sulandıysa suyunu, aaa, atmaları iyi olur insanların. Hani, şey, kullandın mı cıvık oluyor. Tek bir yumurtayla karıştırıyorum ondan sonra o milföy hamurumu, ııı, borcamın içine yerleştiriyorum içine de o karışımı döküyorum. Ama bu mesela evde ne diyeyim, işte, kabak olması şart değil. Havuç, patates ya, 1 tane havuç, 1 tane patates ve ne bileyim brokolinin uçlarından, eee, sevdiğim sebzelerle yapılabilecek bir yemek yani artan e bi orada, işte, yemeğini yapamayacağın o an canın istemediği, işte, eee, şeyleri kurtarma amaçlı yapılabilen benim pratik hızlı yemeğim. Pi kiş benzeri bir şey oluyor. Hem börek hem kiş benzeri.
Ha ha. Ha, yumurtayı kavurma. Tamam. İ Tamam. Hı hı. Şey, borcam gibi mi? Ha ha. Ha, marka mı o? Hı hı. Evet. Tamam. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Ha, herhangi bir sebze olabilir yani. Hı hı. Hı hı. Aslında, şey, aynen börek gibi sanki bir de çok pratik duruyor. O zaman o, şey, cam kabın en altına o milföyü koyup ondan sonra o şeyleri koyuyorsun, yumurtalı karışımı ne kadar kalması gerekiyor?
Evet, yani fa